Mhm. Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, ähm, dass man in jedem Alter <laughs> so, äh, wirklich auch Leute finden kann, die das auch teilen und die das gerne machen. Also das ist ja auch schon 'ne Typsache, ob man gerne ausgeht, ne? Ob man gerne irgendwie Party macht, Menschen gerne sieht und so. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ausgeschlossen wäre, dass du da auch jemanden findest, der 30 ist und Bock hat, mit dir irgendwie um die Häuser zu ziehen, so, ne? Ich glaub
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mag sein, mag sein. Es ist auch nicht nur es ist auch nicht nur das, sondern nicht nur dieses Energielevel, sondern es ist auch so das Aussehen. Also ich finde es ich finde Jüngere einfach attraktiver. Ähm, um das ja, tatsächlich. Also, ähm ja, es ist so beides. <giggles> Mhm.
Mhm. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Mhm, okay. Ja, weil es wird natürlich wirklich vielleicht helfen, <giggles> wenn das Schema, was so Männer angeht und du was Verbindliches suchst, 'n bisschen nach oben rutscht, weil die Wahrscheinlichkeit dann einfach 'n bisschen höher ist, ne, dass du vielleicht jemanden findest, der auch schon 'n bisschen mehr über sich selber weiß, der vielleicht auch schon mal 'ne Beziehung gehabt hat, die 'n bisschen Bestand gehabt hat, wo er was gelernt hat und so, ne? Weil grad in dem Alter lernt man ja noch wahnsinnig viel so, gerade durch Beziehung. Aber wenn du dir natürlich so jemand auch raussuchst, der da noch so ganz am Anfang ist, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass du dann auf jemanden triffst, der noch nicht mit dem Thema Beziehung auch so super gut umgehst, ne? Als mhm, mhm.
Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Genau, ist rich Mhm. Mhm. Ja, ja. So ist es, das ist richtig. Ähm, das ist ich rede auch viel mit anderen mhm.
Äh, aber klar, man kann natürlich immer wenig dagegen machen, äh hm, wen man so attraktiv findet, aber ich könnte mir vorstellen, dass da schon der ein oder andere vielleicht mal auch dabei sein könnte.
Mhm. So ist es. <giggles> Ja.
Ich würde das mal ich würde trotzdem mal so vielleicht bewusst auch nach oben schauen und nicht nur nach unten und gucken, ob du nicht da doch so die Nadel im Heuhaufen rauspicken kannst.
<laughs> <laughs> Ja, das wäre tatsächlich wirk